Oui, oui, c'est intéressant, ça, hem, je pense qu'on a le choix, ce qui est ce qui est vraiment bien puisqu'on peut, heu, on peut choisir, en fait, heu, est-ce qu'on va, heu, être, heu, vraiment actif? Est-ce que, heu, on va choisir, heu, à certains moments, heu, à s'éloigner, donc heu, de ces applications? Donc, voilà, le mute c'était c'était une, heu, très, très bonne solution, heu, <clears throat> je pense aussi que des fois, heu, j'essaye vraiment à m à, hem, heu, mettre le téléphone de côté et de me dire, heu
N oui. L'éteindre? Quand tu dis mettre de côté, tu l'éteins carrément?
Alors non, non, non, juste, heu, je le garde, heu, en mode silencieux, heu, dans une autre chambre et j'essaye de faire heu, de faire une activité où, heu, je suis vraiment, heu, à fond, très concentré. Oui.
D'accord. Ah oui, là, tu es vraiment déconnecté, ouais, du téléphone?
Ouais.
D'accord, donc oui, c'est un bon conseil aussi, heu, donc carrément, heu, pas, heu, éteindre le téléphone mais poser le téléphone dans une pièce et heu, comme ça qui ne rentre pas, heu, enfin, qui perturbe pas l'activité que tu es en train de faire et que ça te tente pas d'aller, heu, sur le téléphone regarder les notifications?
Voilà, voilà. Voilà. J'avais aussi une sorte d'angoisse liée, heu, à cette solution-là, c'est que, hem, je me disais, heu, est-ce que, heu, enfin si je vais recevoir un appel important, heu, qu qu'est-ce que je vais faire mais heu, ça m'est jamais arrivé <chuckles> et et donc heu
Ah! Oui, oui, oui, oui, vu que tu as pas le téléphone à proximité.
voilà et donc je me suis je me suis dit: «Bon, si c'est jamais arrivé, enfin, s'il y a quelque chose de très, très grave qui arrive, heu, voilà, je pense pas que que la personne en question va, heu, m'appeler, moi, pour, heu, résoudre une, heu, situation très, très, heu heu, urgente», donc hem <clears throat>
Oui, donc heu, pour le moment, ça t'es jamais arrivé mais sinon comme tu disais, heu heu, tu mettais les notifi notifications que sur WhatsApp, donc heu, par exemple, si la personne c'est vraiment urgent, tu entendras, tu en tu peux entendre la notification même si tu es dans l'au dans l'autre pièce si la personne insiste, heu, tu peux quand même entendre, heu, ton téléphone.
Voilà.

D'accord et heu, oui et maintenant, oui, tu as maintenant que tu es moins actif, du coup, tu as plus de recul sur la situation. D'ailleurs, comment tu, heu, par exemple, tu gères les frontières, heu, dans ta vie privée et heu, ta vie publique avec tes amis? Par exemple, heu, si un ami va t'écrire un message à une certaine heure, heu, est-ce que, toi, tu vas mettre le tu vas muter ton téléphone ou tu réponds, heu, enfin, à n'importe quelle heure à tes amis, s'il t'écrit sur un réseau, sociaux?
Alors, j'ai commencé à, mmh, à mute, en fait, heu, Instagram, heu heu, Snapchat et Facebook depuis, heu, bien plus de 3 ans, parce que, heu, je recevais tellement de no notifications que, hem, ç ça m'agaçait un peu. Heu heu, je voulais faire une activité et là, heu, je recevais plein, plein de not notifications, c'était pas des
O o o ouais, finalement, tu avais plus il y avait plus la frontière entre ta vie privée et ta vie publique, quoi.
Donc voilà. Voilà, hem, j'arrivais plus à être, heu, vraiment, heu, à bien me concentrer, hem <clears throat> à faire, heu, plus intent attention aux choses importantes et donc je recevais plein de, hem, de réels et heu, à ce moment-là, j'ai dit: «Bon, je vais garder juste WhatsApp», heu donc juste les no les notifications WhatsApp.
Mmh Oui, parce que, là, c'est plus, heu, WhatsApp, c'est plus un réseau sérieux.
Heu, c'est plus sérieux, je dirais, oui. Voilà.
D'accord et est-ce que tu, heu, là, tu as parlé de muter donc c'est, heu, c'est un bon conseil, hein mais est-ce que tu as d'autres conseils, heu, pratiques ou des règles personnelles que, heu, tu pourrais, heu, que que tu pourrais dire, heu, par exemple, heu, si une personne, elle voudrait, par exemple, heu, limiter, heu, les réseaux, que ça influence moins sur les amitiés, heu, avoir plus de vie que sa vie privée soit plus respectée?
Du coup, donc